Ouais, je viens te voir parce que j'ai j'ai vraiment un un souci. Heu, j'ai l'impression d'avoir pas mal de de de soucis en ce moment, pour le coup, c'est c'est cette phrase, je je ne fais que la répéter, mais là, c'est c'est quelque chose que j'ai identifié, sur lequel j'aimerais travailler, que tu m'apportes vraiment de, mmh ton ton oeil, heu, avisé. C'est que j'ai un gros souci de de concentration et ça depuis depuis l'enfance. Je sais pas, j'imagi j'imagine que que c'est c'est génétique. Pour l'anecdote, heu, vraiment mon mon prof de musique il m'appelle le zombie de lundi matin. C'était parce que <chuckles> toujours, heu, dans la lune, et cetera. Enfin, j'ai b j'avais plein de petites anecdotes à droite, à gauche, heu, où on m'a déjà dit: «Oui, quand on te regarde, on dirait que tu es dans la lune. Heu, ah oui, toi, tu es quelqu'un d'endormi mais le jour où tu vas te réveiller, ça va faire mal et tout» et cetera. J'ai plein de, mmh, de retours comme ça qui qui reviennent et je je me suis rendu compte au fur et à mesure des années que, bah, que c'est, en fait c'est vrai et j'ai cette capacité à à j'ai trop du mal à rester concentré en fait.
Moui. OK. OK. Oui je comprends et bon avant toute chose, je te remercie de, heu, bah, de de me faire confiance et et voilà de de te de te confier à moi. Hem, si jamais tu as cette problématique et que tu t'en rends compte, c'est c'est déjà une bonne chose que, beh, que tu le que tu le perçoives et que tu que tu essayes donc heu, peut-être de de comprendre la cause et et au-delà de ça même de de de rectifier un petit peu le tir. Si quand bien même ce serait, heu, ce serait, heu, possible. Hem, tu me disais donc que tu as ce ce ressentiment et et cette perte de concentration depuis tout petit. Hem, j'ai une question en somme qui peut paraître toute bête, mais heu, comment se passe ton ton sommeil? Est-ce que tu as un sommeil vraiment reposé et et suffisant ou heu, ou pas tellement et heu, ton sommeil est un petit peu fractionné et et pas extraordinaire?
Mmh. Alors depuis tout petit je je suis un gros dormeur, je suis vraiment un gros dormeur et c'est des fois je peux dormir, hem, 10 heures d'u d'une traite. Hier je sortais d'une d'une go grosse journée. J'ai j'ai dormi, heu, 12 heures donc heu, j'ai vraiment pas de de soucis à ce niveau là, heu, donc je peux dormir longtemps mais c'est toujours récupérateur et je vais pas me réveiller fatigué et cetera mais ouais, je de m par rapport à la moyenne, heu, j'ai besoin de beaucoup plus d'heures, heu, que de sommeil et du coup oui, c'est c'est un peu, hem ça m'handicape un petit peu dans la société actuelle, hein qui qui se veut qu'on qu'on soit vraiment productif. Du coup, j'ai, bah, je pars déjà avec un un désavantage par rapport aux autres parce que justement, je dois dormir, heu, plus quoi mais, heu, si je re du coup non, je n'ai pas je n'ai pas, mmh, le manque de concentration ne passe pas par un, mmh, un problème de de fatigue quoi.
OK. D'accord. OK oui. Oui, oui. D'accord donc je comprends, bon dé déjà c'est, heu donc ça écarte cette piste-là, heu, manque de concentration donc, heu, tu me disais que ça vient depuis tout petit et heu, ça t'a porté préjudice déjà dans la vie? Je veux dire, heu, au-delà des anecdotes dont tu me parlais et et des petites blagues qu'on a pu te faire. Est-ce que, heu, est-ce que ça t'a porté préjudice dans le monde professionnel, peut-être à l'école aussi, heu
Heu, oui parce que j'ai j'ai vu que j'ai cette capacité à être absent. Heu, b parfois je suis sur une tâche mais cette tâche, elle est tellement, mmh, les tâches simples manuelles et cetera, vu à partir du moment où elle est maîtrisée, bah, j'ai plus vraiment le cerveau connecté dessus, donc je vais penser à autre chose et je vais être je vais faire la tâche, mais sans être vraiment à à 100 % donc par exemple sur des travails qui sont, hem, plus basés sur le le rythme mais je vais perdre en rythme je vais bien faire le travail mais je vais perdre en rythme parce que je ne suis plus focalisé à 100 % sur l'action que je suis en train de faire mais je suis vraiment en train de de de penser à autre chose. Par exemple, aussi au niveau de de mon ordinateur j'ai toujours un un 2e écran sur le le le côté et je m'étais, mmh, tellement habitué à ce ce schéma où, bah, je suis distrait. Heu, bah, il me fallait une autre 2e source d'attention donc je peux avoir un jeu vidéo sur l'écran de droite et par exemple un un stream ou une vidéo, heu, YouTube, heu, je ne sais quoi sur l'écran de de gauche pour, heu, reset en fait l'attention à chaque fois. Un petit peu à droite, un petit peu à gauche et comme ça je sais que que je suis de de nouveau là sur mon, hem ma tâche principale.
D'accord. Oui. OK. D'accord. OK je vois. Oui, peut-être que finalement, heu, tu as tu as besoin de de de d'être stimulé en en permanence, que, heu heu, finalement tu as tu as une faculté à analyser et comprendre les choses un petit peu mieux que la moyenne et heu, et que du coup justement une fois que tu l'as analysé, acquis et et et répété, heu, bah, tu as besoin de d'aller chercher une nouvelle information. Tu as besoin de de de de en fait tu as ton cerveau est peut-être tout le temps en en perpétuel travail finalement, en perpétuelle recherche de nouveautés. Il y a peut-être un peu de ça, donc?
Ouais, ouais, ouais. C'est c'est exactement ça mais après, je lis beaucoup que tu sais? C'est un petit peu les on-dit, hein sur les réseaux sociaux et cetera, que d'après des scientifiques, le cerveau, il est fait que pour se concentrer sur une seule tâche à chaque fois et m justement, moi, de mon point de vue et de de comment je vois la chose, bah, c'est c'est pas du tout tout le cas et à l'inverse, je vais toujours vouloir, heu, beh, prendre l'information et heu, une fois que j'ai l'information, je vais, mmh, heu, je passe à autre chose et je me suis rendu compte, heu, aussi, hem, heu, sur les, heu, comment dire? Admettons, heu, je dois aller par exemple à la salle de sport à pied. Si je prends un chemin de de campagne, hein qui est vide, voilà, heu, je regarde un petit peu, heu j'ai un 1/4 d'heure de marche a admettons. Je vais regarder le le paysage, heu, voilà, c'est la 1re fois que je passe ici et cetera. C'est c'est beau donc mon mon attention va être, heu, là-dessus et heu, je vais passer une 2e fois, ça va me, mmh, heu, bah, ça va vite le chemin va vite m'ennuyer parce que j'en ai j'ai déjà fait le tour
Oui. D'accord. OK.
et heu du coup je vais je vais être dans je vais me doit être dans mes pensées et heu, j'aurais pas, mmh je vais être concentré sur mes pensées pas trop vraiment sur le paysage et voilà, heu, dans vu que j'ai ce problème de concentration, je vais penser à un sujet, puis à un autre, puis à un autre. Heu, je vais faire une tâche, et cetera. Ça, c'est aussi, heu, l'histoire de mon quotidien, mais je reviendrais dessus après et admettons, je fais le même schéma, heu, le même chemin, pardon, en ville. Bah, là, je vais être concentré sur, heu, une personne.
Oui.
Mais vu que je suis incapable de quand je une personne que je croise, hein et je suis incapable ou un ou un truc comme ça, hem, vu que je suis incapable de garder cette concentration, ben, en fait le fait de la reset, ça va me faire du bien dans le sens, heu «Ah c'est ce que mon cerveau demande» en fait
Oui, oui, bien sûr. Mmh d'accord.
en dans l'immédiat. Mais du coup, j'ai l'impression que, beh, je fais que travailler à ça, à maintenir mon mon attention pendant un temps. Mais et si c'est toujours le même sujet, le même truc, bah j'ai j'ai une lassitude. Mon cerveau il va il va lâcher pour aller ailleurs quoi.
Oui, oui d'accord donc ça ça ça revient un petit peu à à ce que je te disais tout à l'heure, donc tu es tu as le tu as le perpétuel besoin de de de nouveauté, d'analyse et de en fait, oui je pense que ton ton ton cerveau, heu, fonctionne, heu, très rapidement et et au-delà du fait de ta de, heu alors tu as besoin de beaucoup de repos, tu as c'est paradoxal, tu as besoin de beaucoup de repos et et de laisser un petit peu, heu heu, «éteint». Ça alors je mets des guillemets hein, parce qu'il est pas réellement éteint, heu, mais en contrepartie quand tu es éveillé, bah là finalement tu l'es tu l'es beaucoup et référence à à ce qu'on t'avait dit quand tu vas te réveiller, heu ça ça va faire mal, heu, quelque part ben il y a un peu de ça, finalement. Ton cerveau, heu, lui quand il se réveille il, heu, travaille beaucoup plus que que la norme peut-être et et justement c'est peut-être à ce niveau-là que ta concentration, heu heu, sur un un moment donné, une tâche donnée ou autre, heu, va va disparaître et et laisser place à autre chose. Parce que justement, ça y est, c'est analysé, c'est acquis maintenant, il me faut autre chose.
Et heu Ouais, tu as totalement raison, hein. Franchement, heu, c'est c'est exactement ça parce que, au niveau des batteries sociales et cetera, j'ai l'impression d'être beaucoup plus épuisé que que les autres, quoi. En terme de ouais de d'endurance, heu, psychologique, heu, qu'on voilà que mon cerveau peut ou d'informations qui peut passer. J'ai l'impression d'être beaucoup plus vite saturé que les autres, parce que j'ai analysé beaucoup plus de de choses. J'ai vu clai beaucoup plus d'informations et bon, malheureusement j'ai pas forcément, heu, la compréhension qui vient directe, quoi. C'est pas comme si j'étais, heu, hyper, heu, hyper vif, heu, non plus, heu, psychologiquement, intellectuellement, dans tous les domaines quoi. J'ai pas ce ce côté là, j'ai l'impression d'avoir que les désavantages là, pour le coup. <chuckles>
Oui d'accord, oui. Beh a après est-ce que tu as essayé de de de consulter un médecin? Heu, pas dans le sens, heu, dans le sens que tu as une maladie ou que tu as un problème, ou quoi que ce soit, hein. Mais, heu, déjà pour essayer de comprendre, heu heu, comprendre le le, heu, mécaniquement ce qui se passe réellement, heu et peut-être que, heu, qu'on te donne une explication, heu, plus plus viable déjà et potentiellement, heu, bah découvrir, heu heu, tu sais, heu heu, bon alors je je vais pas, heu, je vais pas t'orienter là dessus et et te dire que tu es un génie, mais, heu, certains génies, heu, étaient complètement, heu -quand je dis génie, c'est-à-dire, heu, des personnes qui ont qui avaient un QI sur développé, qui ont, heu, révolutionné heu, des concepts et et tout un tas d'autres choses heu, étaient complètement, heu, donc ces personnes-là étaient complètement, heu heu, à l'inverse de ce qui est de de de de la population et et on pourrait en on pourrait dire d'elles que, heu, voilà pour certains qu'ils étaient introvertis, d'autres qu'ils étaient, heu, qu'ils étaient, heu beh, heu, absents ou voilà, qui, heu, qui est en tout cas qui n'étaient pas comme tout le monde et finalement ces gens-là, a étaient juste, heu, complètement différents au niveau de niveau cérébral, je veux dire.
C'est ça, ouais. Hem, je me suis renseigné un petit peu, heu, vraiment de mon côté, sur tout ce qui était trouble déficit de l'attention, avec, heu, hyperactivité, heu, hypersensibilité émotionnelle et cetera. Mais, heu, vu que c'était un petit peu la période où ça ça devenait la la norme et un petit peu tout le monde, heu, s'octroyait ce trait de de personnalité, je parle de ça beaucoup dans dans l'adolescence. Bah au final, heu, j'ai j'ai un petit peu laissé tomber, heu, cette recherche-là et cette, heu, cette quête-là. Mais c'est vrai que, par rapport à la, hem, à la moyenne des gens, je me suis toujours un petit peu, heu, senti différent dans la manière dont fonctionnait mon mon cerveau et ma capacité de d'analyse quoi et quand je dis différent, c'est pas, forcément <chuckles> dans le côté, heu, vraiment, heu, que positif quoi.
Oui. Oui. Oui, oui, bien sûr. Mais c'est pour ça, peut-être qu'il y a il y a matière à à au moins, à aller explorer peut-être, heu, poser des questions déjà sans aller plus loin, heu, expliquer un petit peu ton ressentiment, heu, vis-à-vis de ça et et et voir ce que, heu, ce qu'on peut r un professionnel en pense et et peut te conseiller. Peut-être que c'est juste une question de tempérament, peut-être que c'est juste une question de de peut-être que c'est rien du tout. Peut-être que, heu, peut être qu'il y a quelque chose, peut-être que alors, heu, quand je dis quelque chose je parle pas de maladie, ni quoi que ce soit, encore une fois je précise, hein, heu, mais plutôt, heu, voilà, heu heu, le fait que tu aies, heu
Ouais c'est pour comprendre, voilà parce que, enfin voilà, la compréhension du schéma de de mon cerveau et cetera, ce serait vraiment pas mal. Ouais ben, heu, ça m'évite ça m'éviterait de d'avoir des petits moments d'absence, heu, bah c'est surtout quand je fais des tâches, heu, vraiment, heu, ingrates comme les ménages ou les choses comme ça. Je pense à un truc et après je vais perdre ce que j'ai en main et cetera, ou des des des choses comme ça. Moins la tâche a d'importance, heu, plus mon cerveau, il va la balayer vite et c'est vrai que c'est c'est vraiment compliqué, hein. Mais en tout cas, heu, là j'ai j'ai vraiment une piste, heu, une piste, heu, solide et c'est c'est de ma responsabilité de de vraiment la la creuser et si si j'ai envie de, bah, de même qu'on me même même comprendre et même connaître pour pouvoir avancer dans ma vie et ça m'a fait vraiment plaisir justement que que tu m'aides à ce niveau-là.
Oui voilà. Ouais, complètement. Beh écoute, c'était avec grand plaisir et et beh, c'est intéressant finalement de de bah de ton côté que tu que tu te questionnes là dessus et que tu cherches vraiment, heu, à comprendre, heu, le pourquoi du comment et et et voilà. En tout cas, je suis confiant pour toi pour pour l'avenir et et tu vas trouver les réponses à tes questions et voilà. C'était un plaisir partagé, en tout cas.